Eh sì, sì, ma sì, pare che questi semi abbiano ca mhmm, proprietà lisergiche per cui ti mandano un po' un po' fuori, quindi non lo so. <laughs>
Ah, bello! Saperlo prima. Almeno sapevo che era legale.
Eh, sì. <chuckles>
No.
<clears throat> Penso che sia legale, nel senso che boh, se <chuckles> no, vabbè, adesso
Come come si diffonde su larga scala, lo fanno diventare illegale tanto, tan è sempre
Ma, anche secondo me, ma anche perché poi si è cioè si diffonde da solo, nel senso che io non l'ho piantato, quindi non son proprio semi che sono arrivati da qualche parte, e vabbè.
Eh. Mh. Mh. Pensa tu. No, ma io dico, pensa come si diffonde l'uso di questa pianta, poi viene messa a al bando anche questa, sicurame hanno messo al bando il CBD!
Sì. Ah, certo. Ma s